อ๋อ อากาศ เอ่อ ค่ะ ร่างกายแข็งแรง ค่ะ
อืม สาม คนพ่อแม่ลูก ไปออกกำลังกาย ตอนเช้า ใช่ ส่วนลูก ลูก ลูกเขาปั่นจักรยาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนเรากับคุณสามี ก็ คือ เอ่อ เดินมั่ง วิ่งมั่ง จ็อกกิง กันไปมั่ง ตามในสวนสาธารณะของ ของหมู่บ้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ยคือตอนเช้า แล้วเสร็จปุ๊บ เพราะว่าเราไปวิ่งที่สวนสาธารณะ แล้วก็ขากลับคือหิ้วน้ำเต้าหู้ ปา ท่องโก๋ ขับเข้าบ้าน <chuckles> เออ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มาทำกิจวัตรประจำวันของเรา ก็คือหน้าที่ใคร หน้า ที่มัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วลูกก็จะอยู่กับเราใน ในหวัด
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ <laughs> ค่ะ อืม ค่ะ
ขออภัยค่ะ ในวันหยุดที่เป็นเสาร์อาทิตย์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันเนี้ยเราก็
อืม ค่ะ ค่ะ
แต่ว่าเราทำอะไรเสาร์อาทิตย์ หน้าที่ก็คือสอนลูก เอ่อ ซักผ้า เอง อันนี้บอกเขาแล้วล่ะ พรุ่งนี้ซักผ้า ซักชุดนักเรียนเองนะคะ ถ้าไม่ซัก แม่ก็ไม่ซัก เราก็ใส่เสื้อเก่า ๆ เหม็น ๆ จับ ไปโรงเรียน เอง
อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ เออ อ อือ แล้วเราจะมีผ้าใหม่ ๆ ไป โรงเรียนเนาะ อืม ค่ะ
ใช่ อันเนี้ยค่ะ ก็ อันเนี้ยกิจวัตรก็จะเปลี่ยนไป ก็คือจะไปโฟกัสที่ลูก แต่ให้ลูกต้องทำงาน ลูกต้อง ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงาน อันนี้ชุดนัก เรียนซักเอง
ค่ะ ค่ะ ดีจัง ค่ะ ค่ะ ดี จังเลยที่เขาได้แบบมีภาระหน้าที่รับผิดชอบตัวเองเนาะ อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยอะค่ะ ก็รู้สึกว่า ถ้าน้องเขาแบบโตขึ้นอีกนิดก็จะเริ่มเหมือนกันค่ะ เริ่มที่จะแบบมีหน้าที่ให้เขารับผิดชอบถ่อ ต่อตัวเขาเองแล้วเหมือนกัน อืม
ใช่ อ๋อ อ๋อ แล้วตอนนี้เขากี่ขวบแล้วอะคะ?
5 ขวบค่ะ